Dạo gần đây á, mình gặp một cái vấn đề mà nó rất là làm cho mình, ờ, mệt mỏi và nhức đầu luôn á bạn. Đó là mình rất là thiếu ngủ. Mặc dù á là trong tuần mình làm việc rất là bận rộn và thường hay là ngủ không đủ giấc, nhưng mà cuối tuần á, thì mình cũng tranh thủ là, ờ, ngủ nướng thêm. Nhưng mà mình nó cũng không có cải thiện được cái vấn đề của mình á. Thì hổng biết là bạn có những cái chia sẻ cũng như là lời khuyên nào dành cho mình hông?
À, thì hông biết là bạn, ờ, ngủ á, bao nhiêu tiếng một một đêm? Mà cái cái độ thường xuyên về cái, ờ, cái giờ giấc của bạn đó. Ví dụ như buổi tối là tầm, ừm, 9 hoặc 10:00, bạn có ngủ cố định vào giờ đó hay không?
Ừm, thường á, công việc của mình buổi sáng á là mình sẽ dậy vào tầm, à, 7:00, đó. Mà buổi tối á mình sẽ ngủ tầm là từ 12:00 cho tới 1:00 đó bạn. Tại vì đôi khi á, là mình cần phải, à, tăng ca ngoài giờ nè, cho nên là á, ừm, thời gian làm việc của mình nhiều nhưng mà nghỉ ngơi hông có được bao nhiêu hết. Xong rồi trước khi ngủ mình còn, à, chưa có vào giấc ngay mà còn hay làm ba cái việc linh ta linh tinh khác cho nên là mình hay ngủ trễ tầm 12:00 cho tới 1:00 đó. Thì thành ra là cái giấc ngủ ở trong tuần của mình á, nó hông có đủ. Nhưng mà cuối tuần á nha, là mình cũng tranh thủ để mà, ờ, ngủ nướng thêm buổi sáng nè, rồi ngủ sớm hơn buổi tối. Nhưng mà nó cũng, ơ, không có cải thiện cái tình hình chung về giấc ngủ của mình á bạn.
Ừm, thì tức là, ờ, bạn sẽ ừm, buổi, a, buổi buổi vào cuối tuần thì bạn sẽ, a, ngủ bù cho, à, những cái ngày trong tuần, đúng hông? Thì, ờ, mình thấy là ừm, thì mình thấy là kiểu, ơ, ngủ bù thì nhiều khi là nó h <clears throat> nó nó nó nó chưa đạt được cái hiệu quả đâu. Mỗi ngày là sẽ phải ngủ đủ đủ giấc chẳng hạn. Thì, à, hông biết là bạn, à, ừm, bạn thấy là cái cái tâm trạng của bạn thì sao? Ừm, tại sao là bạn, à, lại dành quá nhiều thời gian vào những cái việc linh tinh trước khi, ơ, đi ngủ vậy?
Ừm, đúng rồi. Ờ. Ừm, tại vì bình thường đó là đôi khi là sau kh giờ làm mà mình cần phải tăng ca ở nhà đó bạn, là có khi tới, ơ, 9:00-10:00 mình mới xong. Thì mình làm, à, chăm sóc khách hàng đó. Kiểu như là khách hàng cần á, là mình phải, ơ, túc trực, ư, là phải trực để mà, ờ, xử lý nè. Đó, cho nên là ngủ à, làm việc xong á, là mình còn, ờ, ờ, tắm rửa thay đồ xong rồi mình còn bấm điện thoại chút xíu nữa. Thì mình cũng biết cái thói quen đó hông tốt cho lắm, cho nên là mình vào giấc muộn và cái giấc ngủ của mình nó hông có đủ nè.
Ừm. Ừm. Vậy thì, à, hông biết là bạn, à, có một cái giải pháp khác, kiểu như là bạn sẽ, ơ, ờm, tức là, à, trước c cái thời gian ngủ đó, tầm m nửa tiếng là bạn sẽ làm một cái hoạt động gì đó để cho, ờm, bản thân, kiểu, chìm vào vào ngủ giấc ngủ hông?
Ừm, mình có, a, nghe nhạc nha, nhưng mà kiểu nghe mấy cái, a, nhạc trẻ á, mấy cái thể loại nhạc mà mình thích nghe á. Ừm, mình cũng cảm thấy là dễ chịu hơn một xíu nhưng mà nó cũng chưa có cải thiện mấy.
Ừm. Ừm, vậy thì ngoài ngoài ngoài âm nhạc ra thì còn có, ơ, những cái thức uống á. Có bao giờ bạn uống những cái thuốc ơ, những những cái thức uống như là cà phê hay là, ờ, trà trước khi ngủ để gây ra là mất ngủ hông?
Ừm. <smacks lips> Ờ, th thông thường á nha, là mỗi ngày là mỗi buổi sáng là mình đều uống cà phê sữa hết, tại vì, ờ, thường là buổi tối mình ngủ hổng đủ mà, cho nên là sáng hôm sau á mình rất là mệt mỏi và uể oải và không có nhiều năng lượng á. Cho nên là mình phải uống cà phê sáng để mà, kiểu như là, mình hay nói đùa là nếu không uống cà phê thì một ngày của mình nó không có bắt đầu á. Xong rồi, ờ, tới, ơ, buổi buổi trưa trưa, chiều chiều mà đầu giờ chiều là tầm, à, 1:00-2:00 á là công ty mình, ờ, mọi người thường hay rủ nhau là uống trà sữa. Thế là mình cũng hay đặt trà với lại trà sữa chung với mọi người uống, thì nó cũng giúp mình tỉnh phần nào buổi chiều nhưng mà có thể là đôi khi mình uống nó hơi muộn á, đôi khi là tới 3:00-4:00 thành ra nó cũng, a, ảnh hưởng phần nào tới giấc ngủ của mình đó bạn.
<laughs> Ừm. Ừm. Ờ, có tính ra là cũng cũng hơi trễ ha. Vậy thì hông biết là ngoài những cái triệu chứng là bạn mất ngủ không thôi, ờ, nó có có đi kèm những cái triệu chứng khác hông? Kiểu như là nhức đầu nè, đau đầu nè hoặc là cảm thấy chán ăn chẳng hạn.
Ôi, có chứ, là buổi sáng hôm sau á nha, mình cảm thấy rất là khó khăn để mà thức dậy. Kiểu như lúc ngủ á thì nằm lăn qua lăn lại chưa có ngủ được liền, mà lúc dậy á thì lại hông có muốn dậy. Xong rồi, ừm, bạn buổi sáng á mình thấy khá là mệt mỏi, uể oải nè. Rồi lúc mà làm việc ở trên công ty ở giờ hành chính á nha, thì mình cảm thấy là cái, ơ, cái mức độ tập trung của mình cũng như là cái hiệu suất công việc nó cũng bị giảm nữa, mình hông có làm việc, ừm, tốt như là trước đây. Rồi, ờ, mình còn hơi, kiểu, hơi đau đầu hơi đau đầu vậy đó bạn. Mình cũng hông biết phải xử lý cái vấn đề này như thế nào nữa.
Ừm. Ừm. OK, vậy thì, à, cái lúc mà bạn đau đầu đó, bạn có dùng, à, những cái thuốc mà nó nó nó nó liên quan để nó giảm, ơ, ư, nhức đầu hông? Kiểu như giảm đau ấy, như là Panadol nè chẳng hạn.
Ôi, có nha. Lâu lâu á, nếu mà mình cảm thấy là đau quá mà nó khó chịu quá, rồi, ờ, thời tiết lúc đó có kh có thể là hơi thất thường đó bạn, kiểu, nắng mưa thất thường hoặc là mình bị dính mưa á, thì mình sẽ bị, ờ, trầm trọng hơn nữa nè, thì mình sẽ uống thêm Panadol. Thì được một cái á là ở công ty mình có một cái, ơ, tủ thuốc, kiểu, mấy cái thuốc phổ biến á, thì, ờ, ừm, đôi khi là mình sẽ uống thêm một viên ma Panadol với lại uống, ơ, trà ấm ấm, nóng nóng nè, cho nó dịu dịu lại. Nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái lúc đó thôi à, chứ nó cũng, a, không có hết ngay hết hết luôn cái triệu chứng đó, cho nên nên là mình cần muốn muốn những cái tìm những cái cách để mà, ờ, cải thiện cái vấn đề này về lâu về dài luôn đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thì đúng như bạn nói đó, là, kiểu như, ơ, cái dùng thuốc thì nó chỉ giải giải quyết được nhất thời thôi, là lúc đó bạn nhức đầu quá thì bạn uống thuốc, ờ, để cho giảm cái cơn đau đó đi, nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa của nó là do bạn thiếu ngủ nên là nó thành ra là bạn nhức đầu vào hôm sáng hôm sau. Thì mình nghĩ là có thể là bạn, ờ, ừm, tranh thủ làm sao đó, kiểu, hoàn thành công việc trước, a, giấc ngủ tầm 1 tiếng, sau đó thì, à, còn nếu như trễ quá thì có thể là 45 phút đến mộ ơ, đến nửa tiếng chẳng hạn, thì tầm thời gian đó thì bạn có thể là bạn làm những cái việc linh tinh mà bạn nói đó, ờ, thì để cho bộ não nó nó nó thư giãn và nó dần dần dịu đi, để bắt đầu một cái giấc ngủ nó êm, a, dịu hơn đó bạn, bạn thấy cái tiệc chuyện đó có ổn hông?
Ừm, <tsk> chắc là mới đầu á là sẽ hơi khó áp dụng liền tại vì mình đã quen với lại cái nhịp sống cũ rồi đó, nhưng mà chắc là cũng phải, ờ, nghe theo cái lời khuyên của bạn đó là dần dần, ờ, phân định ra cái thời gian rạch ròi. Ừm, để, ơ, dành cái thời gian nghỉ ngơi trước khi ngủ để mà mình có một cái giấc ngủ nó, ờ, hé nó sâu hơn và nó nó, ờ, ngủ ngon hơn nè, đúng hông bạn?
Ừm, đúng rồi, thì chưa kể nha, thì bạn, ờm, ừm, đây là một cái thói quen mới mà bạn cần phải xây dựng thì bạn phải xây dựng nó kỹ một xíu, như là trước khi mà, ờm, cái cái thời gian vào buổi chiều đó thì bạn sắp xếp làm sao, ờm, sao cho nó kiểu nó phù hợp, nó nó khít với nhau một xíu, nó đừng có, ờm, thưa quá, thí dụ như có thể bạn đi tập thể dục, đúng hông? Thì bạn sẽ tập trong vòng, ờ, 1 tiếng đến 1,5 tiếng xả hạn, thì sau đó là bạn phải về bạn ăn cơm rồi, ờ, cái thời gian ăn cơm bạn sẽ rút ngắn lại tầm 15 phút thôi.
Ừm.
Đó, thì sau đó thì b cái thời gian bạn làm việc, à, vào ca tối thì nó sẽ, ờ, phù hợp hơn, nó có nhiều thời gian hơn và, ờ, từ đó thì bạn nà hoàn thành sớm công việc. Rồi lúc đó bạn cũng sẽ có nhiều thời gian để bạn chuẩn bị cho giấc ngủ của bạn hơn đó.
Ừm. À, kiểu như là, ờ, sắp xếp lịch sao cho nó hiệu quả hơn, đúng hông? Mình sẽ hông có để nhiều cái thời gian chết quá thì nó cũng không có hay, mình hiểu ý của bạn nè.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Vậy thì, ờm, bạn có, ơ hông biết là bạn bạn bạn có vận động để trước, ừm, trước một, ờ, thời gian ngủ một khoảng thời gian dài hông? Thì r bình thường là mọi người sẽ hay chạy bộ nè hoặc là làm một cái, ờm, hành động nào đó, cái một cách vận động cơ thể mà nó ở mức vừa phải không quá mạnh. Để tim, gọi là nó nó nó nó đập làm sao đó cho nó vừa mà trước, ờm, vận h vận động sao cho nó tuần hoàn máu ấy, nó điều hòa trước kh khắp cơ thể luôn thì bạn, ờ, chuẩn bị vào giấc ngủ thì nó sẽ tốt hơn.
À. À. Chà, bạn, ơ, nói mình mới nhớ đó nha. Là hồi trước á, thì mình có tập yoga, là khoảng tầm 2 tháng trước á thì mình có còn nhiều thời gian á thì mình sẽ tập yoga vào rơi vào tầm từ 7:00 cho tới, ơ, 8:00 mà một tuần á thì 3 bữa thôi. Thì những cái cái thời gian đó đó, mình cảm giác được là cái giấc ngủ của mình nó dễ dàng và ngủ sâu hơn và nó cũng giảm rất là nhiều cái tình trạng mệt mỏi. Mặc dù là, ờ, ừm, ừm, mặc dù là ban ngày thì mình vẫn làm việc cũng khá là bận nhưng mà giấc ngủ của mình lúc đó nó sâu hơn á bạn. Thì có lẽ là cũng nên khôi phục lại cái thói quen này và dành một ít thời gian mỗi ngày để, gọi là, thư giãn gân cốt, đúng hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Thì, ờ, lúc đó thì một cái hành động, vận động nó nhẹ đến vừa phải thì, ờ, ô kê, tại vì, ờ, để cho tim mạch ấy, nó hoạt động một cách, ơ, gọi là, mạnh hơn một xíu để đưa máu, tuần hoàn máu lên đến não, rồi những cơ quan khác cho nó, gọi là, nó nằm mới cơ thể, thì lúc đó bạn chuẩn bị một, ơ, cái tinh thần nó sẽ thư thái hơn khi mà vào nấc ngủ á. Nhưng mà bạn, ờ, vận động mạnh quá thì lại phang tác dụng nha, kiểu như, ờ, nó nó sẽ làm cho bạn tỉnh, ơ, hoàn toàn luôn á ờ, đúng rồi, kiểu, mắt thao tháo luôn nên là sẽ rất là khó ngủ đó.
À. Khó ngủ hả bạn? Ờ, mình hiểu rồi nè, vậy thì mình phải tập một cái cường độ vừa phải thôi ha. Vậy còn ăn uống thì sao? Hông biết là mình có cần phải điều chỉnh, ơ, ăn uống như thế nào để cho nó không có ảnh hưởng giấc ngủ hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thì, à, về việc ăn uống thì bạn nên, ơ, ờm, ăn trước, ơm, b đi ngủ tầm khoảng là 3-4 tiếng chẳng hạn, đừng có ăn mà gần giấc ngủ quá thì nó sẽ dễ dễ bị, ờ, no á, nó đầy h đầy bụng, đầy hơi thì sẽ rất là khó ngủ luôn.
Ừm. À, mình hiểu rồi nè.
Thì Ừm, mình hông biết là bạn có bạn có quản lý stress nó hiệu quả hông? Và cái việc đó nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ dữ lắm luôn đó.
Và À, ừm. Ừm, quản lý stress hả? Thực ra, ưm, nghe giống như là stress nó quản lý mình thì đúng hơn á, tại vì, ừm, với cái cường độ làm việc nhiều như vậy á, thì đôi khi mình rất là stress nha. Tại mình lúc nào cũng muốn là có thể, a, làm việc tốt, mình hỗ trợ khách hàng tốt á, cho nên là đôi khi là mình tự áp lực lên bản thân mình là, ờ, phải xử lý cái đó liền, phải làm, ờ, liền liền liền liền, gấp gấp gấp. Trong khi đôi khi á là, ờ, có thể dời qua sáng ngày hôm sau, vào ca làm việc sáng ngày hôm sau thì mình vẫn làm được. Cho nên là mình thường hay, ơ, bị stress đó bạn, và đôi khi là khách họ, ờ, ờ, ờ, họ phàn nàn lại một cái điều nhỏ nhỏ gì đó cũng làm cho mình bị ảnh hưởng và cũng stress nữa nè.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Vậy thì, ờ, trong công việc đó thì bạn phải quản lý làm sao cho, ờ, nó hiệu quả thôi. Ví dụ như công việc lúc đó mà, ừm, làm tới đó n mà bạn tới tới giờ về rồi thì bạn nên, ơ, ngưng, và sau công việc thì bạn nên bỏ mọi thứ ra khỏi đầu để, a, mình mình tận hưởng một cái không gian nghỉ giả giải lao đấy. Ờ, nghỉ nghỉ giải lao vào buổi tối thì nó sẽ làm ừm, rất là tốt cho bộ não của bạn để, gọi là, nó làm mới. À, đặc biệt là khi mà chuẩn bị vào giấc ngủ á, thì nó sẽ, ờ, được, gọi là, quên hết đi, nó làm sạch hết đi những cái stress, những cái áp lực, ờ, trước đó vào trong trong ngày trước đó của bạn rồi, thì ngày hôm sau bạn sẽ có một cái cái tâm trạng mới, kiểu, m một cái mức pin mới hoàn toàn luôn. Lúc đó bạn sẽ làm công việc nó sẽ hiệu quả hơn, và, ờ, ngày hôm sau thì bạn nó không không bị stress nữa và giấc ngủ của bạn sẽ được êm hơn, nó tạo một cái hoàn như vậy đó.
Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu ý của bạn nè. Ừm, mình hiểu nè. Vậy thì về cái phần, ờ, điều kiện của cái phòng ngủ thì mình có cần có những cái lưu ý nào hông bạn?
Ừm, thì, ờ, về điều kiện cần ngủ á, thì mình, ờ, <clears throat> mình nghĩ là bạn nên, a như hồi nãy mình nói đó là vận động m mừa vừa m mức vừa phải, tầm, à, trước, ơ, 30 phút nha. Sau đó thì 30 phút đó bạn chuẩn bị, à, một cái, a, à, chiếc giường êm nè, rồi chuẩn bị một tinh thần nó thoải mái, là chuẩn bị đi ngủ thì nó sẽ ô kê đó bạn.
Ừm, thì qua những cái, ơ, chia sẻ cũng như là lời khuyên của bạn từ nãy tới giờ á, mình thấy cũng là phần nào gỡ rối cho mình và có cái hướng để mà xử lý cái việc là mệt mỏi kéo dài rồi đó. Mình cám ơn bạn rất là nhiều về cái buổi trò chuyện ngày hôm nay nha.
Ừm, ô kê. Mình cảm ơn, a, bạn đã lắng nghe mình nhá. Chào tạm biệt bạn nha!
Bye bye!